Jadi aku tuh ini gak percaya diri nih sekarang. Padahal kan kemarin aku baru aja gitu di, apa ya, kasih kesempatan lah boleh dibilang seperti itu, eee, kayak promosi gitu buat jadi, eee, trainer gitu kan ya. Awalnya aku memang, eee, apa ya, karyawan biasalah bisa dibilang seperti itu. Nah, kemudian kemarin itu ada kesempatan buat jadi trainer dan ternyata aku lolos pas aku, eee, ngasih pengajuan tersebut kan katanya beberapa orang yang, eee, senior gitu yang udah agak lama itu bisa ngasih pengajuan untuk, eee, jadi trainer. Terus kemudian aku ikutan sama teman-teman aku yang memang kebetulan udah lama juga gitu dan ternyata aku lolos pada saat itu, gitu. Nah, baru aja kemarin di ibaratnya tuh dilantik ya, boleh dibilang seperti itu jadi trainer. Tapi kayak kayak nyesel juga sih gitu. Gimana ya bingung ceritainnya. Kayak seneng tapi nyesel. Nyeselnya adalah, eee, kayaknya aku nggak percaya diri gitu buat jadi trainer ternyata. Kayak nggak siap gitu loh mentalnya. Takutnya nanti tuh orang yang aku dampingin gitu, eee, pas aku jadi trainernya, eee, takut, eee, nggak dengerin aku, gitu. Terus aku takutnya, eee, kurang, apa ya, ibaratnya tuh kurang cocoklah jadi pemimpin dan
Mhm. Mhm. Mhm.
Apa ya, aku jadi kayak, takut aja gitu kalau nyuruh-nyuruh orang ternyata kan, eee, jadi trainer tuh harus agak gimana ya, agak tegas dan juga, eee, apa, friendly juga iya gitu. Jadi b apa, enggak harus galak, enggak boleh galak juga, tapi harus tegas. Nah itu tuh yang bikin aku bingung, gimana ya enggak boleh galak, tapi harus friendly, eee, tapi harus, apa, ibaratnya itu betul-betul ngasih arahan yang detail. Wah, itu jadi kaget juga pas lihat job desc-nya gitu ya. Rincian ceklisnya yang aku pegang gitu buat, eee, anak-anak baru yang baru masuk gitu. Itu bingung banget asli. Gimana ya menurut kamu tuh? Aku emang salah langkah atau gimana nih? Apa memang aku ketakutan aja? <sucks teeth> Jadi bingung gitu. Gimana nih menurut kamu?
Mhm. Iya. Mhm. Baik. Mhm. Mmm, iya, eee, sebelumnya mungkin aku mau ngucapin selamat dulu ya atas promosi yang, eee, Kakak dapatkan seperti itu karena, ini sebetulnya adalah merupakan pencapaian Kakak juga. Dari yang Kakak udah kerja sebelumnya hingga sekarang mendapat promosi seperti itu dan kemudian aku paham banget sih, Kak, apa yang Kakak rasakan gitu ya, karena kan bisa dibilang ini ketika Kakak mendapatkan promosi, kemudian, eee, bisa dibilang job desc-nya pun berbeda, mungkin di situ ada ket sedikit rasa ketakutan karena memang, eee, bisa dibilang memasuki dunia baru ya, Kak, ya atau kebiasaan yang baru, yang mana sebelumnya job desc-nya mungkin bukan seperti itu dan itu, eee eee, merupakan hal yang wajar kok, Kak, untuk merasakan hal seperti itu karena memang, eee, hal yang baru biasanya kita sebagai manusia pun, karena belum tahu mungkin ya, belum tahu maksudnya, belum ngerasain sendiri secara praktiknya seperti apa, jadi masih mengawang-awang mungkin dan maka dari itu mungkin ada ketakutan ataupun sedikit rasa ketakutanlah yang muncul dari dalam diri. Itu sih wajar kok, Kak. Nah Kak mungkin sebelum, eee, lebih lanjut lagi, aku mungkin boleh tanya sedikit, Kak. Nah untuk, ini sendiri kira-kira Kakak, eee, dapatkannya itu kapan ya, Kak, secara spesifiknya? Dan kemudian tadi, sebenarnya solusi Kakak udah nyinggung ya, Kak, untuk terkait beberapa job desc-nya ya, seperti mungkin ya nanti membimbing, kemudian iya harus tegas, tapi juga enggak boleh galak seperti itu. Nah, tapi kalau boleh dijabarkan secara spesifiknya untuk job desc ataupun tugas barunya itu akan seperti apa ya, Kak?
Mhm. Iya. Terima kasih. Mmm. Iya, boleh. Mhm. Mhm. Mmm. Jadinya tuh ini, apa, kayak aku tuh ngarah-ngarahin si, apa, karyawan baru ini, untuk, eee, beradaptasi dengan pekerjaan yang kami kerjakan gitu, sebagai operator, seperti itu. Eee, awalnya mungkin dari, eee, segi kebersihan dulu gitu, yang krusial banget, yang mana, eee, apa, cubicle tuh, tempat kerja masing-masing harus betul-betul, eee, dibereskan dengan sendiri gitu, bukan tanggung jawab orang lain seperti itu, itu yang pertama, gitu. Jadi, tahu ruang kerja yang memang, eee, sebatas mana gitu, yang harus dibersihkan, dan eee, sebatas, apa yang harus dirapikan, seperti itu, itu yang pertama. Eee, yang kedua, kemudian, eee, tempat kerja bersama-sama gitu kan, ada beberapa tempat kerja yang memang, eee, dipakai untuk bersama-sama seperti, eee, pantry, itu juga harus dijaga kebersihannya seperti itu, bagaimana kalau misalkan, eee, tata krama di pantry kayak gitu, kalau ada makanan dan sebagainya, gitu. Jadi, eee, tidak sembarangan, eee, kita bisa mengambil makanan kalau misalkan ada, eee, makanan yang memang dilabelin punya pribadi, kayak gitu. Terus, eee, habis itu kemudian kerja yang lainnya, itu kan hal-hal yang sangat simple, yang barusan ya. Terus, bagaimana cara menyambut, eee, customer yang baik begitu, terus, e dan lain sebagainya. Terus, kemudian nanti laporannya kayak gimana, gitu, setelah, eee, memberikan, e apa, pengarahan kepada customer. Terus, kita langsung membuat laporan, eee, secara singkat gitu, untuk, eee, ada laporan kecil gitu, nanti juga di akhir ada laporan besar, kayak gitu. Jadi, eee, apa, hal-hal detail yang seperti itu yang aku harus bimbing gitu, dari awal sampai akhir kerja, gitu. Jadi, betul-betul, eee, aku mendampingi banget nih seharian, e si karyawan tersebut, gitu sih.
Mhm. Mmm. Iya. Mhm, iya. Iya. Mmm, iya iya. Eee, berarti benar sesuai dengan apa yang Kakak jelaskan tadi ya. Untuk koridornya ataupun, eee, deskripsi pekerjaannya lebih lanjut memang untuk membimbing karyawan baru ya, Kak. Supaya mereka bisa bekerja dengan sesuai apa yang diekspektasikan oleh perusahaan, dengan d baik juga, seperti itu. Nah, kalau misalnya aku boleh tahu lagi, Kak. Apakah, eee, di pekerjaan baru ini, Kakak memiliki target tertentu atau ditetapkan target tertentu oleh atasan, seperti itu. Mungkin berupa angka ataupun berupa suatu hal, seperti itu. Apakah ada, Kak?
Mmm. Mhm. Mmm. Betul. Iya, targetnya sih lebih ke checklist gitu kan ya. Eee, apakah dia betul-betul, mem apa, membuat atau sesuai dengan apa, job desk yang ditetapkan, kayak gitu. Dia mengerjakan nggak, gitu, kayak gitu. Oh, kalau misalkan mengerjakan, di-checklist, kayak gitu. Terus, eee, kalau enggak ya enggak, kayak gitu. Ternyata ada yang kelewat gitu tugasnya, kita, eee, cakra, tapi nanti di akhir ini kan ada justifikasi atau kesimpulan dari, eee, semua pekerjaan yang dikerjakan. Kenapa yang enggak, apa yang kuk e kurang di yang dikerjakan, kalau ada yang kurang nanti kita kasih keterangan. Dia mengerjakan ini tapi kurangnya di sini, eee, belum pahamnya dia di sini, kayak gitu. Nah, yang jadi aku takutkan dan nggak percaya diri adalah, eee, dalam ek waktu pembimbingannya, karena, eee, kadang-kadang kita nggak tahu ya karakteristik dari anak baru ini, apakah penurut atau rebel, seperti itu kan ya. Eee, itu yang aku takutkan, karena, eee, aku baru kali ini gitu jadi seorang pembimbing, seperti itu. Kan seorang pembimbing tuh seolah-olah pemimpin ya dalam benak aku, bayangannya kayak gitu. Jadi takutnya, apa pun yang aku bicarain, apa pun aku, yang aku ibaratnya jelaskan tuh takut nggak didengerin gitu loh. Jadi, takut aja gitu untuk, e berbicara ke orang baru, apalagi kita gak tahu karakteristiknya, kan baru kenal, kayak gitu. Jadinya lebih ke sana, gitu. Jadi enggak pede, kayak gitu sih. Mhm.
Mmm, ya. Mhm, iya. Mhm, iya. Mmm. iya. Mhm. Iya. Hmm. iya. Betul. Mhm, iya. Itu sangat wajar sih, Kak. Karena kan memang, eee, mungkin se pekerjaan Kakak sebelumnya ataupun sebelum dipromosikan, memang secara spesifiknya mungkin bukan untuk membimbing ya, Kak, ya. Jadi bisa dibilang ini perbedaan pekerjaan juga. Jadi ya ini ranah baru mungkin ya, yang Kakak masukin. Jadi wajar kok, Kak, kalau ada ketakutan seperti itu. Nah, Kak, kalau misalnya, eee, dari pekerjaan Kakak yang baru ini, apakah ada pelatihannya terlebih dahulu, Kak? A kemudian ada seperti, eee, guidelines ataupun instruks instruksi seperti itu yang memang ada catatannya ataupun yang bisa menjadi suatu acuan untuk seorang trainer-nya?
Mhm. Kalau dari pelatihan yang secara fes spesifik pekerjaannya, tentunya kan kami sudah melalui pekerjaan tersebut begitu. Jadi, sebelum kami jadi trainer otomatis kami jadi operator dulu gitu, jadinya kami tahu apa pekerjaan yang harus kami kerjakan. Nah, jadi ibarat kata tuh e kita mendelegasikan pekerjaan yang e sudah kita kerjakan, kayak gitu. Pekerjaan lama yang sudah kita lalui itu yang pertama, yang kedua untuk pengarahannya, eee, lebih ke apa ya, nanti apa aja yang harus kita perhatikan daripada si anak baru itu, gitu. Jadi kalau misalkan dari segi detail cara bicaranya, cara ngarahinnya, itu kan balik lagi ke diri pribadi ya, e bagaimana cara karakteristik dari si trainer itu berbicara dan bersosialisasi dengan orang lain seperti itu. Jadinya itu yang harus aku adaptasi seperti itu. Kalau ba dari checklist-nya itu udah cukup jelas gitu ya, eee, apa aja yang aku harus nilai, apa aja yang aku harus perhatikan, itu udah cukup jelas karena memang semua, eee, job desc untuk, eee, si karyawan baru ini sama dengan job desc aku dulu kayak gitu. Jadi, ibaratnya aku sudah hafal gitu apa yang aku kerjakan iya, sudah dilalui seperti itu. Jadi seolah-olah itu tadi mendelegasikan pekerjaan lama ke orang baru kayak gitu sih. Mhm.
Mhm Hmm. Oke. Oke. Mhm. Betul. Hmm. Iya. Hmm. Mmm. Sudah melaluinya. Hmm. Mmm. Jangan ya. Oke. Iya Kak, e kalau gitu e misal dari aku ya Kak ya, dari Kakak udah cerita dari awal hingga tadi di akhir, eee, kalau aku nangkep Kak ya bahwa di sini Kakak sebetulnya adalah e bisa dibilang karyawan yang ini Kak, yang kapabilitasnya tinggi Kak. Karena apa? Karena seperti yang Kakak sampaikan tadi di awal, bahwa, eee, ini pun Kakak mendaftar ya untuk menjadi trainer dan kemudian kan di ini ya Kak ya, disetujui oleh atasan seperti itu. Artinya, perusahaan dan kantor dan bahkan atasan Kakak pun menilai bahwa Kakak itu sangat mampu untuk bisa mengerjakan pekerjaan sebagai trainer ini, seperti itu. Mungkin dengan, eee, adanya hal tersebut Kakak juga bisa semakin yakin dan percaya diri ya Kak, untuk bisa menghadapi pekerjaan baru sebagai trainer nantinya. Kemudian tadi Kakak juga sudah menyampaikan bahwa, eee, sebagai trainer ini adalah mendelegasikan terkait pekerjaan yang dulu sudah Kakak lakukan gitu ya. Dan berarti di situ pun Kakak juga sudah terlatih tentang bagaimana mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik, dengan benar, kemudian apa yang boleh dan tidak bolehnya seperti itu Kak. Bahkan itu sudah Kakak lak lalui begitu ya dari pengalaman yang mungkin tidak la tidak tidak sebentar seperti itu Kak. Jadi di situ Kakak sudah tertempa secara ilmu, secara pengalaman juga seperti itu. Nah, dari situ itu nanti bisa Kak untuk mungkin bisa dibilang mem-boost ya Kak ya, mem-boost rasa percaya diri Kakak untuk bisa lebih, eee, percaya diri lah terkait dengan pekerjaan Kakak sebagai trainer nan ta nantinya seperti itu. Dan mungkin nanti supaya Kakak bisa melihat tracking progresnya Kakak seperti apa ke depannya, mungkin Kakak bisa mencatat misalnya se perminggu ataupun perbulan bagaimana perkembangan Kakak dan mungkin juga Kakak bisa juga meminta feedback kepada atasan terkait pekerjaan Kakak. Mungkin seperti itu Kak.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Iya. Iya sih. Mmm. Oh iya, ya. Jadi sebetulnya aku memang cukup mampu untuk ini ya. Wah terima kasih banyak ya sarannya.
Mhm. Sama-sama, semoga membantu ya Kak.